Да не закрытая азиатская страна, где люди в целом в твоё личное пространство не вмешиваются. Да. <chuckles>
А, а. Другая культура, э, это всё другие правила, я понял, в
Да, да. Но, э, в целом, а, можно, например, рассмотреть ситуацию, когда я просто попадала, э, в творческую тусовку какую-нибудь, да, и, э, там были разные совершенно люди из разных, э, ну, творческие сферы, но из разных направлений. Там это вот, как я сказала, могли быть дизайнеры, художники, не знаю, продюсеры, э, композиторы, там, кто, я не знаю, видеографы, то есть вс все, к кому не лень. И вот там, э, бывало такое, что я с кем-то магар могла разговориться, и в итоге у меня не было такого, что у меня какая-то идея приходила, но меня вдохновлял сам человек. И у меня в целом вот это вот, э, чувство креативности, оно просто вот, ну, активизировалось как будто бы, потому что вот конкретные идеи не приходило. Да, да.
Мгм. Да, мгм. То есть это как, э, как энергия, да, и вот берёшь эту энергию и идёшь потом, творишь то, что у тя там на бумаге или в компьютере, где ты там это планируешь, и делаешь это, доводишь это дальше.
Мгм. Да-да-да. Да. То есть до ума довожу, скажем так, свою идею, которая, скорее всего, уже была, но вот, может, не хватало вдохновения какого-то. Вот в таких ситуациях это на самом деле очень помогает, когда встречаешь таких людей, и самое главное, наверное, здесь встретить именно человека нового, то есть новое лицо. Не того, кого ты знаешь уже, а вот вот, чтобы было вот это ощущение новизны. Мгм.
Круто. Мгм. Да, я я могу понять, почему это, да, почему это работает. Круто.
Ну вот, э э, что-то такое, и это на самом деле очень, а а, <exhales> в том числе может, э, забустить, скажем так, креативность. Вот. Но это, на самом деле, не асна скажем так, не о основа всь основа основ. Мне кажется, помимо креативности, нужно, чтобы сочетались ещё и другие какие-то моменты, э, в том числе вдохновение, внутренние какие-то силы на то, чтобы что-то делать. И вот, э, в этих ситуациях мне помогает, э, именно вот общение с моей подругой, которая творчеством занимается в том числе. М.
Мгм. Она, ну, она из вот этой страны или она вы приехали как-то вместе? Откуда вы знаете друг друга?
Она тоже иностранка, и она, э, русская, но она тут д дольше меня живёт, получается. Вот, и как-то вот так вышло, что мы познакомились, подружились. И, м, когда мы с ней общаемся
Ага. Ага, то есть вы вы познакомились уже внутри этой твоей азиатской страны, да? Это это, местна местная дружба такая.
<chuckles> Да-да, да, внутри этой азиатской страны. <laughs> Да-да-да, да.
Ну, я просто не знаю названия, так бы я бы мог сказать, что это страна. Но это интересно. Корея, да? Ага. Интересно просто, что вы на вот э, вы даже вну вот внутри Кореи нашли друг друга, и вы оба, э, человека говорите на русском языке. Это п это п как-то прикольно, что всё равно это ф от наш основной язык притягивает нас, э, ну, дружить с такими же, как мы, это классно.
Корея, в Корее мы живём. В Корее живём. Мгм. Мгм. <chuckles>